Este este, como que, que yo no sé ni qué es, como crema o algo, para repeler a los a los insectos, repelente de insectos, eso es lo que era. Y se ponen, eh, se cuidan también de del sol, entonces, el bloqueador. Bueno, está bien. Pues lo básico, ¿no? Para mí, bueno, normal, sí, yo yo he ido a acampar, eh, pues me parece lo básico. Ya después comienza, entonces, como que: "Y vean que no se le suban las garrapatas, porque, si les pican, ya entonces les pueden dar tal enfermedad", y yo como que: "Bueno, bueno, pero ya esto no me lo esperaba". Y, pues, de ahí lleva también ya avanzando con: "Cuidado con esto, cuidado con aquello", y ya, entonces, yo me sentía como que: "Bueno, mejor como que voy en una burbuja o me envuelvo de papel plástico". "¿Cómo hago, entonces, como para poder ir, eh, y estar segura?" Entonces, la verdad, era me lo estaba disfrutando, y después me venían esos pensamientos: "Ay, que las garrapatas, ay, que esto, ay, que aquello, que no me vayan a picar". Entonces, era como una interrupción constante, y fue como que me sí me disfruté la caminata, pero también ya hasta el final es como que: "Bueno, ahora a revisarme también". Que me dijo: "Después cuando vengan, se re s sí, re se revisan bien en la ducha y todo eso". Y yo: "No o sea, ya", de verdad que sí, casi que quemo la ropa, la quería ir a tirar, nada era seguro.
Mm, ya. Ajá. Okey. Oh. Okey. <laughs> Ujú. <chuckles> Oh. Oh. Ujú. <laughs> Y a quemar la ropa. <chuckles> <chuckles> Oh. <chuckles>
Es como que quiero volver, pero no quiero volver, eh, y y sí quisiera poder disfrutarlo sin tanta preocupación también, ¿no?
Oh.

No, la verdad que no. Y, ¿sabes? Hasta ahora que lo mencionas, no, lo había notado, que, o sea, sí es un poco grave si la enfermedad avanza pero bueno, en su caso, simplemente remover la garrapata fue suficiente, eh, por lo que entiendo y he aprendido ya también con los años, es que ya después, de que se remueve la garrapata, uno, se tiene que asear correctamente, y segundo, hay que ver el área, para ver si se hincha y si se pone roja. Si es así, entonces, sí, ya va uno al médico, y ya, entonces, te dan como que cierto tratamiento, para que, en caso de que haya, la enfermedad, no no avance, entonces, se pueda como que parar a tiempo. Entonces, eh o sea, sí sí hay un proceso, no es como que, bueno, ya te picó, ya ahí, ya quedaste, pero
Okey. Okey. Okey. Okey. Ujú. Okey.
este, sí. Sí, sí, sí, eh, ha hay el riesgo, pero igual sí se puede tratar.
No estás desahuciado. <laughs> Mm, ya. Okey. Okey, qué bueno. Sí, veo, que que sí te han eh, te en esas las advertencias que te dieron, como que te hicieron venir bastante miedo y bueno, claro, luego al haber ido de campamento y haber visto que sí, de verdad, existen las garrapatas, ahí, que que te pueden picar, sí, claro, eso imagino, que aumentó el temor. Pero bueno, de todos modos por lo que veo, has intentado, ¿no? O sea, aunque tal vez no te has adentrado tanto, tanto, igual has estado intentando en estos años, como que disfrutar un poco de la naturaleza, vencer el miedo. Tal vez, así como ha sido sí, imagino que lo has disfrutado, a pesar del del temor, ¿no? Igual ver el el paisaje hermoso, imagino que igual te ha gustado.
Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad sí, sí. Me me ha gustado mucho, lo he disfrutado mucho. Y, bueno, mientras que no tengo la ansiedad, porque, esa es la cosa, apenas me da la ansiedad, es como que no no no me voy me voy, vámonos, es como que ya quiero llegar a casa, ya me quiero duchar, es como que ya me daña el momento, me daña como que todo, el paseo.
Ajá. ¡Oh! Ya. Sí Oh, ¿y qué te dice tu esposo? Él te dice: "No, tran ¿Te te dice algo? Como, tranquila, no, todavía, no está todo bien, ¿algo así?